क्या है ना मुझे ना 1 जनवरी के लिए मुझे यात्रा पर जानी है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं बजट कैसे बनाऊँ और उसको नियंत्रित कैसे करूँ? क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मेरा बजट भी उतना नहीं है मैं दफ़्तर में काम करती हूँ, मैं अपने घर भी सँभालती हूँ, अपने मम्मी-पापा ना मतलब अ, ठीक-ठाक ही हैं मतलब उतना बजट नहीं है कि हाँ मैं अ, कहीं दूर जा सकूँगी या फ़िर कुछ ऐसा हम लोग कर पाएँगे जो क्या कहते हैं अच्छा हो या फ़िर बहुत ज़्यादा यादगार हो। क्योंकि ब देखिए, बजट को लेके चलना पड़ता है, ज़्यादा खर्चे कर देंगे फ़िर दिक्कत हो जाता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी मैं क्या करूँ जो अपने बजट को नियंत्रित कर सकूँ और मैं ना एक अच्छा-सा चीज़ एक अच्छा जगह भी ना अपने परिवार को घुमा के ला सकूँ ताकि वो भी मेरा तारीफ़ करें कि हाँ, मैं 1 जनवरी में ना अच्छी जगह घूम के आई हूँ पूरा साल यादगार बने। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा है मैं सोची चलो कहीं अ, कोई दूर जा सकें जैसे शिमला हो गया या फ़िर कोई ऐसी जगह जहाँ उन्हें पसंद हो जैसे पार्क-वार्क, एक बहुत दूर, मतलब शहर से दूर जाना चाहती हूँ मैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं अपना को कितना का बजट बनाऊँ जो ना मैं घूम बुरे घूम के वहाँ रह के, वहाँ पे खाना-वाना सबको खिला-विला के ना मैं आ जाऊँ। तो कृपया करके मुझे कुछ ऐसा सुझाव दें, ताकि मैं अपना बजट न बना पाऊँ उसको नियंत्रित कर सकूँ।
उहुँ। उहुँ। जी। जी, तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी जो भावना है कि आप नए साल में अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं और अच्छी जगह कहीं पे घूमना चाह रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बजट को आप कैसे बनाए और खर्च में कैसे प्रबंधन करें। तो अ, ये मैं जानना चाहती हूँ कि जो आप अभी अ, क्या जॉब कर रहे हैं आप कि नौकरी है, कैसा है?
जी। हुँ। जी, देखिए अभी ना मैं अभी जॉब कर रही हूँ मेरी दफ्तर मैं दफ्तर जाती हूँ तो उसकी मतलब तनख़्वाह ना 10,000 है मतलब हर म महीने मुझे 10,000 मिलते हैं। तो इस वजह से ना मतलब उसमें खर्चे भी जाते हैं तो मेरे पापा की भी उतनी कमाई नहीं होती है, उनकी भी कमाई करीबन 7-8000 तक होती है, तो इस वजह से ना मेरे घर में काफ़ी खर्चे भी होते हैं। तो मैं ना व इस वजह से मैं सब सँभाल-वँभाल के ना मैं बाहर जाना चाहती हूँ, सारी चीज़ें जोड़-जाड़ के ना मैं बाहर जाना च मैं अपने लिए कुछ सेविंग भी बचाई हूँ कि अ, पहला साल ना जो नया-नया साल होगा अपने परिवार के साथ बाहर जाएँगे। पर फिर भी मेरे साथ मेरे पास ना उतने पैसे हो नहीं रही है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ। मैं ना बहुत उलझन में हूँ, कि मैं कहाँ जाऊँ ऐसा जो अपने परिवार को भी खुश कर सकूँ और मेरा परिवार भी बोल सके कि क्या हो रहा है ना कि सबको देख के ना मतलब मेरे चाचा सब मेरी मामी सब, सब बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए तो मेरे मम्मी-पापा भी बोल रहे हैं कि, "बेटा कहीं चलते हैं ना? सब कोई देखो जा रहे। घर में ना बड़ा उबजा-सा लग रहा है, बड़ा घुटन जैसा लगता है चौबीसों घंटा घर में रहना, कहीं बाहर नहीं जाते हम लोग। तो कहीं चलते हैं ना।" तो मैं भी एक कश्मकश में हूँ कि आखिर ऐसा कहाँ कौन-सा जगह जाया स जाए, जहाँ यात्रा में ना थोड़ा कम बजट में भी हो जाए और पैसे भी थोड़ा मतलब हाँ, जो पैसे लेके जाऊँ खर्चे ज़रूर हो जाएँ पर ये कहते हैं ना, थोड़ा कम बजट में खर्चे हों मतलब देखिए और ही ज़्यादा खर्चे हों फिर घर आके उसको भी सँभालना है ना? घर को भी तो चलाना है। ये नहीं कि रास्ते में ही हो सब कुछ। तो म जी।
अच्छा। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। तो मैं, ये आपसे जानना चाह रही हूँ ना कि आपका जो अ, कुछ बचत है आपकी खुद की अपनी, जैसे आप नौकरी करके आपने कुछ बचत कर रखी है?
हुँ। जी, देखिए, मैंने ना बचत कर रखी है, मैंने करीबन 20,000 जमा किए हैं। पर मेरे पापा-मम्मी ना बोलें कि, "जो 20,000 तुम जमा की हो ना, उसको अपनी शादी के लिए रखो।" पर मैं ना, उसको अपने माँ माता-पिता के लिए खर्चा करना चाहती हूँ क्योंकि देखिए, म ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व अपने माँ-बाप रखते हैं। मैं उन्हें घुमाना चाहती हूँ, उन्हें थोड़ा देश-दुनिया दिखाना चाहती हूँ, ताकि वो भी कह सके कि, "हाँ, मेरी बेटी मुझे ना, हर जगह घुमाई है, मुझे बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ें दिखाई है।" तो मैं वो करना चाहती हूँ। इस वजह से ना, मैं काफ़ी इधर से चिंतित भी रहती हूँ, बहुत परेशान भी रहती हूँ कि मैं आखिर ऐसा कौन-सा जगह या फिर चुनूँ, जहाँ मेरे माँ-बाप खुश हों और मेरा थोड़ा बजट भी बच सके और उन्हें ऐसा ना लगे कि, "हाँ, पूरा महीने की या पूरा साल की कमाई तो इसी मेरे घूमने पे निकाल दी।" और व उन्हें परेशानी हो, तो मैं चाहती हूँ, कोई ऐसा बजट बने, कोई ऐसा नियंत्रित-सा बजट हो, ताकि ना, मैं उसको संभाल सकूँ और उसको ना, मैं आगे बढ़ा सकूँ।
हुँ, हुँ। जी। अच्छा। उहूँ। जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, पहले मैं आपको सलाह दूँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ जानना चाहती हूँ। एक चीज़ ये है कि आप जहाँ पे रहते हो, उसके करीबन आस-पास मान लीजिए, 100-150 मीटर, दो सौ मीटर के दायरे में कोई अच्छी जगह है, जहाँ आप ले जा सकते हो? ऐसा नहीं कि दूर कहीं, क्योंकि दूर जितना जाएँगे, उतना खर्चा बढ़ेगा। मतलब आपके घर के पास में 100 किलोमीटर या कुछ ऐसा आस-पास कुछ ऐसी जगहें हैं, जहाँ आप जा सकते हो, ले जा सकते हो उन्हें? या आपको दूर ही जाना है कहीं?
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी, देखिए हुँ। जी, देखिए, मैं जहाँ रहती हूँ ना, वो थोड़ा गाँव जैसा है, तो वहाँ कुछ ऐसे खास है नहीं कुछ। तो अगर कुछ है भी ना, तो वही जंगल, ये सब है, तो क्या ही वो देखने को अच्छा लगेगा परिवार सब को। तो इस वजह से ना, मैं बाहर लु उनको ले जाना चाहती हूँ कि बाहर भी तो देखिए कि कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं, हाथी होती है, ये-वो, कितनी जंग जैसे हो जाता है ना, जंगल पार्क, इस तरह का, चिड़ियाघर, ये सब दिखाना चाहती हूँ, कभी देखें नहीं हैं। वो बोलते हैं कि, "बेटा, ये सब देखने का मन करता है।" मोबाइल में जब देखते हैं ना वो लोग, तो मुझे बोलते हैं कि, "कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। बेटा, मुझे भी ले चलो न वहाँ दिखाने के लिए।" मैं, "बिल्कुल मम्मा, जाएँगे ना। पहला साल में ना, हम लोग सब घूमने के लिए जाएँगे, चिंता ना करें।" तो मैं उम, उनको बोल तो दी हूँ, पर क्या है ना, मेरा बजट उतना बन नहीं रहा है कि आखिर में ऐसा कौन-सा जगह जाऊँ, जहाँ ना, उनको खुद से उनके खान-पान पूरी तरह से ध्यान से रख के ना, उन्हें घुमा फिरा के वापस ले आऊँ और उन्हें ना पूरा अच्छा भी लगे कि, "वाउ! कितना कितनी अच्छी बेटी है, सब घुमा-वरा के ला दी।" क्योंकि वो जो मोबाइल में देखते रहते हैं ना, उन्हें बड़ा अफ़सोस होता है। मैंने ना एक बार मम्मी को देखी कि मोबाइल में देख के ना काफ़ी उदास हो गई कि, "मैं दिन-रात घर में रहती हूँ, गाँव में क्या ही करती हूँ?" द लोगों से बातें करना, तो मोबाइल देखना, यही सब, टीवी देखना, ये सब करती रहती है। तो मैं ना, बहुत खराब मुझे महसूस हो रहा था कि, "मैं अपने परिवार को तक घुमाने के लिए कमा नहीं पा रही हूँ क्या? मैं अपना बजट इतना नहीं है क्या कि जो मैं घुमा नहीं पा रही या फिर मैं उसको नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ, जो या फिर मुझे कुछ आता नहीं है बजट संभालना?" तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जो अपने परिवार को थोड़ा-सा ना, यात्रा पे ले जाऊँ और मैं उनको थोड़ा घुमा-फिरा के ला दूँ?
उहूँ। जी। जी। अच्छा। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी, तो आप ना अपना, जो जैसे कइयों की आदत होती है कि ना, जब उनकी तनख्वाह आती है, तो वो लिखित में बजट बनाते हैं अपना कि इस महीने कहाँ खर्चा है? ये कहाँ है? कितना बच रहा है? तो इस हिसाब का कुछ आप हिसाब रखते हो? कुछ आपके पास रहता है लिखित में? आप बजट बनाते हो हर महीने?
जी। हुँ। जी। उहुँ। जी देखिए, मैं बनाने की तो बहुत कोशिश करती हूँ, पर क्या है ना, मैं बनाती हूँ, पर उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है क्योंकि अ, घर की सब्ज़ियाँ हो गईं, राशन हो गए, तो मेरे पापा थोड़ा बीमार रहते हैं, उनको डायबिटीज़ है, तो इसकी वजह से उनकी दवाइयाँ भी कभी-कभी आती हैं, जिसकी वजह से ना मेरा मतलब आधा तो इसी सब में चल जाता है, आधा पैसे मेरे बचते हैं, जो मैं संभाल-संभाल के थोड़ा रखने की कोशिश तो करती हूँ और थोड़ी मेरे में भी खर्ची हो जाती है। थोड़ा ये करो, तो थोड़ा क्या-कहते हैं, कपड़े लाना पड़ता है, थोड़ी मैं कोई मेहमान आ गए घर में, तो खाली हाथ तो जाना नहीं होता है, उन्हें कपड़े दिए व देने पड़ती है, तो मम्मी कहती है, "नहीं बेटा, कपड़े तो चाहिए क्योंकि देखो, मेहमान आए हैं, तो फिर ऐसे तो हाथ खाली हाथ भेज नहीं सकते, तो तुम्हें कपड़े लाने पड़ेंगे।" तो इस वजह से ना, मेरा थोड़ा पैसे भी उसमें भी मेरे चल जाते हैं। तो अभी तो बिल्कुल भी मतलब मैं नियंत्रित अपने बजट को नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं जितना भी चाहती हूँ कि अपने जोड़-तोड़ के अपने पैसे बचाऊँ, ताकि मैं अपने नए साल में अपने परिवार को घुमा सकूँ, पर मैं फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरे जो बचे हुए पैसे हैं, वो भी काफ़ी कम हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि उतने कम पैसे में मैं घूम पाऊँगी इसलिए आप कुछ ऐसा मुझे बताएँ, ताकि मैं कम बजट में ना, मैं एक अपने यात्रा पूर्ण कर सकूँ।
हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। जी, मैं आपकी अ, परेशानी को बिल्कुल समझ सकती हूँ और बिल्कुल ये सोचने में देखने में तो लगेगा कि बहुत छोटी-सी बात है लेकिन अंदर इंसान को बहुत खाती है क्योंकि बहुत उम्मीदें हैं आपको बहुत आकांक्षा है अपने माता-पिता के लिए, अपने लिए करना है आपको। जैसे आपने माता जी की कहानी बताई कि वो देखकर बोलती हैं मुझे इधर जाना है घूमने। तो अच्छा एक बात बताइए कि आपका आपको क्या लगता है कि जो आपकी यात्रा है ना उनमें किन-किन में मुख्य ख़र्चे की आपको उम्मीद है कि इसमें तो मतलब ज़्यादा ख़र्चा हो सकता है?
हुँ। जी। जी। हुँ। हुँ, जी देखिए मुझे ना जितना तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर तो अ, खाने-पीने चलो मैं मैनेज़ कर लूँगी तो रहने में ज़्यादा ख़र्चे हैं या फ़िर ज अगर रेस्टोरेंट में बैठ के खाएँ तब तो भाई मेरा 2-3 हज़ार का तो मतलब बिल बन ही जाएगा। तो ये सब ना, मुझे लग रहा है कि हाँ होटल में जब मम्मी ऐसे ये तो नहीं कि मैं उनको कहीं भी रहने दे दूँगी मैं एक अच्छा-सा रूम भी नहीं र रहने दूँगी। इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा-सा रूम लेके ना उनको 2-3 दिन वहाँ रखूँ और उन्हें पूरा शहर वहाँ पे अच्छे से उनका जो सपना है वो मैं घुमा-फिरा के ला सकूँ। क्योंकि देखिए, माँ-बाप ना बहुत किस्मत से मिलते हैं। उन्हें ना मतलब ख्याल रखनी चाहिए उन्हें घुमाना चाहिए यही मैं मानती हूँ। तो इस वजह से ना मैं उनको घुमाना चाहती हूँ फ़िर पता नहीं मुझे ये मौका मिले या ना मिले। इस वजह से ना मैं उनको जान लेके जाना चाहती हूँ और जितना हो सके करना चाहती हूँ। पर देखिए ट्रेन का भी जो बजट है ट्रेन से अ, जाने का बहुत दिक़्क़त होता है पर हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं अ, स्लीपर से जा सकूँ पर प्लेन से मैं मेरा तो भाई वो होगा नहीं मैं प्लेन से तो जा नहीं सकती। तो मैं ट्रेन से ही जाऊँगी, तो कृपया करके कुछ सुझाव दें मुझे।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। सही है। देखिए, मैं आपकी इस समस्या को बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि जो आप अंदर ही अंदर आप जिस चीज़ से जू जूझ रही हैं, लेकिन आप फ़िक्र मत करिए सब चीज़ का हल है। तो देखिए जो ये खर्चे होते हैं ना, पहले तो आप खर्चों की सूची बनाने की प्राथमिकता रखिए, एक बजट बनाने की रखिए, आप ऐसी आदत डालिए कि आप लिखिए और उसमें आप ना उनको कहीं न कहीं अ, उस भाग में, हिस्सों में तोड़िए। कि आपके लिए ज़रूरी खर्चे कौन से हैं, अनुभव वाले खर्चे कौन से हैं? अनुभव वाले खर्चे मतलब आपने जो पहले खर्चे किए हैं और आपको पता है कि हाँ, इसमें इतना खर्चा है। और जो एक होते है कि वैकल्पिक खर्चे जो हटाए जा सकते हैं जिनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, पहले तो आप उनको अ, अलग-अलग हिस्सों में करिए। फिर उसके बाद आप ना उम, क्या कहते हैं? कहीं पे नोटबुक या आजकल तो मोबाइल में इतने ऐप हो रहे हैं, उसमें भी आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। और जैसे आपने बताया कि आप प्लेन नहीं, ट्रेन में ठीक है? ये विकल्प अच्छा है कि आप ट्रेन में ले जा सकते हैं। हर जगह अ, घूमने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जहाँ जाएँगे आप कहीं पे भी बस से जाएँगे, टैक्सी करेंगे, टिकट खरीदेंगे कहीं देखने का तो हर जगह देखने की ज़रूरत नहीं है जो अ, लगता है आपको ज़्यादा ज़रूरी है, जो ज़्यादा आपके माँ-बाप को पसंद आएगा वही जगह ले जाइए। जैसे आपने बताया कि रेस्टोरेंट जो होटल होते हैं खाने के वो आप उ उस जगह जा सकते हैं जहाँ पे आपका जेब आपको कहे कि ठीक है, यहाँ पे मैं खर्चा कर सकती हूँ। और एक अपने ना पूरे दिन का एक अ, एक जो है ना रफ बजट बना के तय करिए कि ब आज मुझे इतना खर्चा करना है, आज इधर खर्चा हुआ। थोड़ा-सा उसमें नी म नियंत्रण पाने की को कोशिश करिए। और हाँ, एक छोटा-सा ना हिस्सा एक कुछ ज़्यादा पैसे अपने पास रखिए 2-4 हज़ार रुपये की ज अ अ, य अगर ऐसा हो कि आपको अ, यात्रा के दौरान अधिक पैसों की ज़रूरत हो या आपको उनको कोई तोहफ़ा देना हो और आप एकदम जेब में हाथ डाले तो कुछ ना निकले। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आप रखिए। तो आपका ना अ, ची चीजें नियंत्रण में आने लगेंगी धीरे-धीरे करके और दूसरी बात आप अपने को ना इतना चीज़ों को सोचिए मत। थोड़ा अपने दिमाग को शांत रखिए, मुझे पता है कि आप जो सोच ले रहे हो, बहुत अच्छी है और आप बस एक सकारात्मक ऊर्जा रखिए कि नहीं मैं अपने माँ-बाप के लिए बिल्कुल सब कुछ करूँगी जो करूँगी। एक प्लानिंग से अगर आप चीज़ें करोगे बजट लिखकर और आपको समझना है कहाँ जाना है? क्या करना है। अगर आपने ढंग से वो चीज़ों को हिस्से में बाँट दिया और आपने अपने को शांति स स, पूर्वक चीज़ों को करी ना तो आपकी यात्रा सुखदमय होगी और आपका बजट भी बिल्कुल सही सामान आएगा। जी।
जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। जी। अ, जी। जी, जी, बिल्कुल। आपने मुझे ना बहुत अच्छी सलाह दी है। तो शायद मुझे लग रहा है कि अगर मैं वो सब लेके चलूँ ना तो शायद मैं अपनी यात्रा और अपने माँ-बाप को ना अच्छा खुशी दे सकती हूँ उन्हें अपनी यात्रा आपको उनकी यात्रा को ना और अच्छा दे सकती हूँ, अच्छा अनुभव बना सकती हूँ। इतनी अच्छी सलाह देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। जी। जी।